Да, ой, майонез. <chuckles> Ма я люблю майонез вообще в любой день: и в будний, и в и и не в будний, и в праздничный, но вот что я ещё добавляю
<laughs> Ой, ну, слушай, ну, так-то это полноцен полноценный соус. Это мы привыкли, что это такой вот, э, как-то вот в в любом салате такое шир ширпотреб самый распространенный. Так-то по ингредиентам это вот майонез, всякие там, э, разные соусы, которыми там, э, яйца пашот поливаются, это ж у них 1 с там они же 1 в ингредиентом отличаются, это всё французский соус, слушай.
Мгм. Да да, так и есть, да. Ну, ты знаешь, я люблю традиционный майонез, я на самом деле не знаю, какие там ещё бывают, ам, я покупаю всё время один и тот же. Я могу сказать, что я еще использую 1 такой трюк, а, ну, для себя, я готовлю иногда заранее какую-нибудь кашу не на молоке, а на воде, и обычно это гречка или, м
<chuckles> Мгм. Так. Ага.
по-моему, эта каша называется из зерна киноа, и я готовлю вот заранее на выходных, а, вот прямо целую кастрюлю, небольшую, но такой средней средней величины, так сказать, и вот я по чуть-чуть несколько ложек на каждый завтрак, вот, э, каждый завтрак, будний день с яйцом, как бы как гарнир.
Ага, да, есть такая. Мгм. Ага, да. Что всё. Как как гарнир такой дополнительный, плюс там тоже всякие там полезные вещества в этих всяких, э, крупах, да, слушай. И на пару дней тебе как раз хватает. То есть опять-таки много времени занимает.
Да. Да да да. Ну, я бы не з на на мне на всю неделю хватает, я такую большую кастрюлю сварю. Заранее очень м, очень помогает с сохранить время, сэкономить время, когда вот я готовлю заранее.
Мгм. Да, конечно, да. Мгм. Интересно, да, то есть это тоже такой секретик, и опять-таки, да, каша может действительно стоять в холодильнике, особо не теряя свои там вкусовые качества.. Мгм.
И та Без молока особенно, то есть молоко же, оно быстро портится, а просто каша на воде, вот с солью, она достаточно быстро она быстро, наоборот, долго она стоит и не портится в холодильнике, поэтому вот заранее приготовить эту еду и использовать её как быстрый завтрак с утра, да, быстрый и полезный, я очень люблю. Я прямо у меня, знаешь, вот я знаю, а, что с утра я встану и у меня есть еда, мне не нужно там
Ну да да. Мгм. Да. Мгм. Мгм. Ой, ну слушай, ну да, это прям
париться, и готовить очень долго, и у меня будет хорошая вкусная еда.
Ну, это действительно звучит вкусно, быстро, полезно на самом деле, да. И вот, а кашу ты, вот, э, ты там её немного в микроволновке разогреваешь, чтобы там с тёплым яйцом тёплую кашу, или ты прям так холодную?